Мгм. А вот ф по твоим по твоему мнению, это п случится уже в ближайшем будущем?
Ну, я думаю, что, м, лет через 10- это уже процесс, который будет, м, достаточно понятен. Ну, я имею в виду, смотри, сейчас как бы очень сложно строить прогнозы, потому что, ну, мы примерно представляем, как будут, э, работать, э, там, технологии, как будет производство осуществляться. Но, э, всегда могут быть какие-то подводные камни. Вот, в конце концов, может, м, какая-нибудь интенсивная, м, вспышка на Солнце зажарить, это, электронику на всей Земле.
Не остановим? Ага, ага, ага. Да. Мгм. Мгм. Мгм. Ага. И мы откатимся назад, да? И придётся что-то новое создавать. Мгм.
Да, и мы откатимся назад. Вот, н но если такой радикальный вариант не рассматривать, то всегда могут быть затыки в плане, там, автоматизации, в плане к введения каких-то конструктивных решений, а. Короче, вот до конца непонятно, как эти технологии выстроят мир. Но вот более-менее можно уже сказать то, что человеку придётся в основном работать головой. Причём именно, подчёркиваю, работать головой, а не там механически печатать на клавиатуре, как делают программисты.
Мгм, мгм. Ну, вот, в смысле, создавать какие-то идеи. Вот вот это ты имеешь ввиду, работать головой?
Я думаю, человеку нужно будет больше увлекаться в управление.
А, даже в управлении?
Так или иначе.
Мгм.
Ну да, то есть он будет управлять, э, автоматизированными системами, и вместе с ними, м, реализовывать какие-то проекты. Не знаю уж какие, но какие-то будет реализовывать.
Мгм.